E pra ela fazer 1, e é caro, eh, mas tipo, como é 2 vezes por mês, né, eh, inclusive eu eu pesquisei assim, preços e realmente, é uma é uma profissão que que rende bom dinheiro aqui; eu fiquei surpreendido, porque uma uma faxineira como a que a a gente usa, ela ela, às vezes, faz 4 casas por dia e se for somar o dinheiro que ela ganha em cada casa eu eu eu fiquei espantado. Eu falei: "Nossa, tudo isso?".
Uau! Ah, vou virar faxineiro. <laughs>
Não, eu acho que ela ganha ela ganha mais que a minha esposa, que ela ela é ela é enfermeira, mas ela também é assistente de de cirurgia.
Nossa!
Então, ela ela acaba a minha esposa comentou: "Nossa, mas ela ganha mais que eu". E e aí, a a
Mas aí tem que pensar que é muito trabalho, né. Poxa, imagina você limpar 4 casas por dia? Deve ser muitas horas de trabalho também, né.
Sim. Não. ela ela fica É, exatamente. É muito puxado. Então, aí quando ela vem, eu eu faço questão que a menina esteje presente e o menino, né.
Hum.
Ela preferia que não, né, no começo ela vinha de manhã, só que alguma vez eu peço pra ela vim de tarde.
Tá.
E eu quero que eles vejam a pessoa trabalhando, limpando a casa, assim, para que veja: "Olha, é o trabalho dela, ela tá, ela tá ajudando a manter a nossa casa limpa. Eu quero que vocês agradeçam no final do dia".
Ai! Isso é muito bonito! Isso é muito bonito, atra tratar essas pessoas trabalhadoras como pessoas normais, né, e não como subclasse.
E eu coloco os 2 pa Sim.